لأ، تقريبًا أنا عايزة أقول لِك إن أنا بقى بعدين اكتشفت لأ، إن كان في في عزومة تانية برضه وكده كان مع صحاب جوزي وبتاع آآ، حد من صحابه برضه ما ما كانش عايز ياكل مكرونة بشام بس وقتها ما كنتش أنا اللي عازمة يعني كنّا عند ناس تانية. فاكتشفت إنه إيه ده، إن في ناس ما بتحبّش المك مش عارفة إزاي أصلًا يعني إيه اللي في دماغهم أصلًا لمّا بيقولوا إن هم ما بيحبّوش المكرونة البشاميل مش فاهمة بصراحة. بس حسّيت إن فعلًا في أكلات كده آآ، يعني أنتِ الو الواحد بيعملها وممكن يكون فاكر إن كل الناس بتحبّها بس لأ. بس بقيت أحِس بقى إن الخُضار والرُز بقى عارفة الأكلات القديمة اللي على يعني بخيرها بقى آآ، دي بق
اهم. ياه! إمم. إمم. آه، اللي هم متربّين عليها بقى، الأكلات الطيبة دي.
آه.